Então, eh, eu gostaria de alguns conselhos, algumas dicas pra resolver um problema de conseguir relaxar em casa, sabe, após um um dia agitado, um dia de trabalho. Eh, porque eu tenho observado, eh, que eu aca eu começo o dia bastante cedo e aí, eh, acabo de fazer uma atividade, já c-começo a fazer outra. E quando eu menos percebo eh, que eu estou em casa eu ainda estou naquela mesma pilha do início do dia e acabo não conseguindo relaxar bem, sabe? Acabo não conseguindo aproveitar o o o momento de de ociosidade, digamos assim. <chuckles> Eh, você
Uhum. Hum. Ok. Uhum. Nossa, sim. Uhum. Eu entendo. É tanta coisa acontecendo, né? Tanta coisa que você faz no dia a dia. E no final, é tanta coisa, que não sabe nem mais como descansar, né?
Isso, exatamente. Eh, eu mesmo, eh, tenho iniciado os meus dias, eh, fazendo atividade física. Então, é uma das primeiras coisas que pois é. Então, acaba sendo uma das primeiras coisas que eu faço e assim: Assim que eu termino a minha atividade, eh, vou tomar um banho, eh, trocar de roupa e já começo nas tarefas de casa, né. Eh, então, é arrumar a casa. Às vezes, é uma louça, que precisa ser lavado. Uma roupa também, que precisa, eh, ser limpa. E, logo em seguida eh, hoje eu estou em trabalho aonde eu trabalho remotamente trabalho de casa também. Então, eu acho que isso é um um dos pontos que acaba, eh, me deixando sem o gap sabe, na hora do do de pausar e e relaxar por
Olha, legal. Uhum. Ok. Uhum. Ok. Sim. Sem ter esse tempo, né, ustamente para você relaxar. Para você ter esse momento para você. né, digamos.
Isso. exatamente. Eh, eu acredito que até as redes sociais, né, hoje em dia eh, antes eu sempre utilizava as redes sociais muito pra isso. Pra me distrair, pra relaxar, pra rir um pouco, né, com os conteúdos que têm na internet. Mas, ultimamente, até isso tem me estressado porque, às vezes, são tantas notificações, tanta propaganda, eh, e às vezes e
Hum. Uhum. Sim. Nossa. Ah, sim. É muita informação, né, às vezes ali também jogado tudo ao mesmo tempo.
Isso, exatamente. Eh, aí quando chega naquele momento de: "Ai eu vou só escutar uma música ou então vou só assistir uma série", eu acabo que não tenho conseguido me me concentrar. E aí é o o a a mente ainda fica ativa, sabe?
Uhum. Entendi. Uhum. A mente não para, né? Ela não descansa. Hã, eu super entendo. Mas assim, você estava explicando o seu dia. Você justamente já faz ali o exercício físico de manhã, quando você acorda. Faz as coisas da casa, E depois, você faz esse seu trabalho remoto. E você tem um horário específico que você pretende parar de trabalhar?
Isso, exatamente. Isso. Uhum. É, sim. Existe, né, eh, depende muito da demanda do meu trabalho. Tem dias que é mais tranquilo, eu consigo, eh, resolver, né, o que precisa ser resolvido no trabalho em questões de 4 horas 3 a 4 horas, mas tem outros dias, eh, aonde tem, sim, uma exigência maior. Eu acabo que eu passo o dia inteiro praticamente trabalhando e, quando eu menos espero, já é de tardezinha, final do dia. E aí, nesse momento
Uhum. Entendi. Sim, você piscou e o dia acabou, né?
Exato, eh eh, a impressão que eu tenho é exatamente essa. E, eh, a vida não pode ser feita, né, só de obrigações ou então só desses compromissos que a gente cria, né?
Hum, super entendo. Não. Exato, exatamente. E, assim, depois que você termina de trabalhar, você para, tem mais alguma coisa que você costuma fazer, já, no seu dia a dia?
Tem. Às vezes isso não é uma coisa de de todo de todos os dias, mas normalmente, eh, no final da tarde, né, depois que eu termino de trabalhar, eu costumo, eh, ir no mercado, eh, comprar algumas coisas pra casa, porque eu não gosto de fazer aquelas compras que são compras mensais, sabe? Ah, uma compra enorme pro mês inteiro.
Uhum. Ok. Ah, sim. Você não gosta de fazer aquela compra logo em grande quantidade.
Não, não, eu gosto de comprar as coisas mais frescas, tanto é que ultimamente eu tenho comprado poucas coisas, mas assim frutas, verduras e legumes que são, eh, itens que são mais gostosos realmente quando a gente compra eles mais frescos né, e aí
Uhum. Entendi. Sim, sim, é verdade.
É, a a assim que eu co concluo, né, as minhas obrigações aí ou eu vou ao mercado ou então tem dias que eu também me permito encontrar os meus amigos e aí tentar relaxar, eh eh, fora dessa rotina sabe, eh, mas não é uma coisa
Olha legal. Uhum. Já é algo interessante, né, que você faz assim pra se distrair. Tudo bem que não é em casa, né, no conforto ali da sua casa, mas é alguma coisa.
Sim. Sim, exato, exatamente, eh, e assim antigamente era mais fácil, porque como eu morava no Brasil a maior parte dos meus amigos e até mesmo família eles sempre estiveram muito disponíveis e próximos de mim, né, fisicamente. E hoje em dia eu não moro mais no Brasil, né, eu tenho eu moro na Holanda e aqui eu tenho uma quantidade pois é, é um país que eu amo, assim, a me acolheu muito bem e eu me adaptei, sabe? Pois é, mas assim a quantidade de amigos hoje em dia é bem mais reduzida, família eu não tenho próximo, então assim não é todos os dias Não eu moro com o meu partner, a gente se mudou nós nos mudamos juntos, né, pra cá e e também não é nem sempre que eu tô com com ele em casa presente, porque ele também ele trabalha remoto em casa, mas também viaja bastante. Então, tem muitos momentos em que eu tô sozinho em casa e sem amigos também e ainda nessa correria, sabe, eu ah, não eu tenho ter alternativas pra pra relaxar, pra que realmente a minha mente descanse, né, porque eu percebo que quando eu consigo relaxar mais, eh, o meu próximo dia, ele acaba sendo mais produtivo.
Uhum. Entendi. Uhum. Olha, muito legal. Ai que top. Uhum. Uhum. Entendi, e você mora sozinho? Ah ok. Uhum. Ah, legal. Hum, ok. Entendi. Uhum. Com certeza. Uhum. Exatamente, justamente porque a sua mente ela teve aquele momento ali de descanso, né. Aquele momento de meio que absorver tudo que aconteceu num dia, e descansar, e se preparar para o outro dia, novas informações de novo, né, então assim
Isso. Exato, exatamente.
Pelo que você me contou parece que você realmente faz todo tudo que você precisa fazer, digamos assim até no máximo o final do dia ali, né, no máximo até a hora da janta por exemplo, daí você até já foi no mercado e já voltou.
Isso.
Então de repente
Exato, umas 17h ou 18h.
Uhum. De repente seria uma boa você gosta de assistir série, de assistir filme? São coisas que você gosta de fazer, assim, sozinho?
Gosto, gosto sim. Eh, assistir uma uma uma série legal, um filme, um documentário, são coisas que realmente fazem com que eu consiga me distrair, sabe, me sentir, eh, mais relaxado.
Uhum. Entendi. Olha, eu acho que de repente isso pode ser uma boa, sabia. Você justamente tirar ali, nem que seja o momento da janta, sabe, ou depois da janta para você só sentar ali no sofá ou na sua cama e esquecer, meio que, do mundo ao redor, sabe. Focar ali na série no filme que você tá assistindo, para justamente deixar a sua mente, assim, dá uma relaxada, né, dá uma respirada.
Uhum. Sim, sim. Uhum. Exato, exatamente. Eh, eu, eh, faço isso de vez em quando, mas amei, eh eh, a dica porque, realmente, é algo que eu posso incluir na minha rotina e que não vai eh eh, não não precisam de muitos recursos, né, eu já tenho acesso, né, a a alguns streamings, eh, o conforto de casa que é uma delícia sempre e e estar aqui. Então eu acho que se eu conseguir fazer isso todos os dias, isso pode, sim, me trazer esse benefício de me sentir descansado, né.
Uhum. Exato. Uhum. Sim. Exato. Eu acho que pode ajudar, sim, sabe, porque mesmo nos dias que, por exemplo, tiver mais corrido, você pode ver uma coisinha curta, nem que seja ali de 20 minutinhos, sabe. Para você assistir, nem que seja, também, enquanto você janta, sabe. Só para realmente desligar a mente do mundo ao redor, né, dali ao seu redor do que tá acontecendo, o que você tem para fazer, o que você já fez ou alguma preocupação, justamente só para dar aquela aliviada, né, na mente.
Uhum. Sim, sim. Exato. Hum. Uhum. Sim, sim. É uma uma ótima dica. Eh, e eu cost an antigamente eu utilizava muito eu estava utilizando, né, há pouco tempo atrás na verdade, as séries e os streamings a além de me distrair pra praticar também o inglês, né, que eu ainda hoje ainda estudo, melhoro a minha naturalidade. Mas você acha que seria melhor, então, eu consumir conteúdos em português ao invés do inglês? Porque assim, sempre que eu tô consumindo um conteúdo que é em inglês, eu ainda fico naquela tensão de tentar, eh, entender todas as palavras, de pesquisar caso eu não entendi alguma expressão nova. Eh, talvez seria
Hum, legal. Hum, verdade. Uhum. Ai, sim. Uhum. Entendi. Então não acaba sendo 100% um relaxamento, né? Querendo ou não, você tá ali forçando um pouco a sua mente. Mas quando você faz isso, você coloca até a legenda em inglês?
Uhum, será que seria uma boa? É, normalmente sim. Eh eu não costumo escu ver a le e e eu escuto no áudio original e legenda em inglês, mas se eu alterar para o português provavelmente eu não vou precisar realmente, eh, ficar 100% ligado em em exatamente cada palavra que tá sendo dita, né?
Ok. Pois é. Assim, eu acho que você podia fazer a separa uma separação. Por exemplo: quando você quer focar no inglês, você vai e coloca tanto a legenda em inglês, a escuta em inglês, tudo em inglês, mas aí não é o momento de relaxamento. E quando você quiser realmente descontrair e relaxar naquele momento ali à noite, você pega e coloca a legenda para o português, sabe, porque querendo ou não você não vai deixar de escutar o inglês, mas você vai saber o que eles estão dizendo, vai saber ali o significado de tudo direitinho. Então já é menos um esforço, né, pra sua mente.
Hum. Uhum. Certo. Uhum. Sim. Sim. É, exatamente. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente faz muito sentido. Porque, eh, se é um momento de relaxamento aonde eu não quero estar tenso o tempo inteiro, então só o fato de trocar a legenda já pode me trazer uma calma, eh, mental que eu nem percebia, mas que fa pode fazer uma diferença, sim, pra relaxar.
Uhum. Exato. Uhum. Eu acho que sim, porque o cérebro é meio que já é natural, né, ler ali as legendas. Então, acredito que não seja algo que demande muito esforço. Mas já a legenda em inglês também, aí já precisa de um pouco mais.
Exato. Exato, exatamente. Olha, foi muito legal, eh, conversar com você, falar um pouco sobre essas técnicas de relaxamento. Eh, vou colocar em práticas todas elas e muito obrigado, viu.
Ai que bom que você gostou, viu? Eu fico feliz em ajudar, e qualquer coisa que você precisar eu tô por aqui. Até a próxima.
Até a próxima.